Uhm, probabilmente ha aiutato la qualità da un punto di vista proprio sonoro, sì. Diciamo che il fatto che anch'io, con un minimo di budget, possa farmi un CD che, comunque, ha ha una buona acustica e tutto, è è stimolante per i creativi. Certo, nel momento in cui c'è eh, eh, esatto, esatto. Però, certo, se <giggles> 500 persone fanno tutti quanti i CD e tutto, si viene a creare un un affollamento, un di di tutti quanti questi materiali e, sì, effettivamente, un po' uscirne non è semplice. Quindi, c'è un po' questa
Sicuramente, è anch è anche un ricordo, no, per te per te stess Eh sì, il marasma.
eh c c c l'altra faccia della medaglia, no?
Ma, ehm, tu sei un musicista, è una o parlavi per per astratti? <giggles>
Non sono un musicista, diciamo che parlo per astr uno che ascolta, <chuckles> diciamo.
Ah, o eh beh, non non male direi, non male. E vi e visto che sei un ascoltatore, cosa ti manca a te del della cultura pop? Nel senso, determinati suoni, i testi oppure magari il sound degli anni 90, un determinato artista, se potessi farlo ritornare in auge, magari, chi sarebbe?
No, no, infatti, infa Ah, ehm, metà di 3 artisti che sono morti o o tornare in vita. Forse hai citati i Queen e avremo anche finito così, no? Eh.
Eh beh, <chuckles> eh, hai preso un nome importante, <giggles> un'icona sì, sì, e eh.
Eh, esatto, per dirne uno di tanti, no. <clicks tongue> Ehm, no, <clicks tongue> potrei quasi dirti, mi dispiace tanto per il cantato. Cioè, non riesco più a sentire, uhm, non dico la passione perché, mhmm, ehm, non vorrei dire roba così, ma, mhmm, quelle for quelle sforzi vocali che una volta si faceva un po' di più, anche col pop, comunque. C'era cioè, la Madonna di prima e la Madonna di adesso son molto diverse okay, mondo, esatto. Quello mi manca. Sì, <clicks tongue> c'era anche più fantasia, magari, perché adesso non ci vuole molto a cambiare il ritmo, magari, di un dell'elettronica, però è sempre quello. C'è sempre una base simile. Mentre una volta si giocava anche più di più con gli strumenti, secondo me, aggiungendo gli archi, aggiungendo i fiati, era maniera un po' più armonica. C'era più impegno.
Mh. Sì, sì, no, è un altro <chuckles> un altro universo, quas <giggles> Mh. Dici c'erano arrangiamenti più complessi.